Oo, totoo. 'Tsaka ano din minsan kahit sa mga post natin kapagka nagpo-post tayo nung mga emotions natin doon sa social media, minsan may mga tao na hindi nila maintindihan 'yung mga pino-post natin.
Mm, oo. Oo. Mm. Oo. Oo, totoo ang dami, lalo na mm.
Or kaya jina-judge tayo dahil dun sa post natin.
Oo. Tapos meron pang mga tao na ano nag-post ka or nag-shared post ka, aakalain nila sila 'yung pinapatamaan mo like ayun nga, nagsasabi ka lang na ano, na ayos ay 'yung type mo 'di ba, marami 'yung shared post na parang paano lang, pahapyaw lang, dahil natuwa ka lang. Then, ang isipin nila, sila 'yung pinapatamaan mo or may sinasabi kang ganito, parang nagagalit ka sa kanila, parang ano 'yung naiisip naiisip na agad ng iba na sila 'yung dahilan kung bakit mo 'yun pinost.
Mm. Ay true. <laughs> Ah. Mm. Kaya nga. Guilty siguro kasi sila. <chuckles> Opo, totoo.
Oo, guilty as charged ba gano'n. Ewan, 1 'yun sa ano talaga, um, struggles natin sa social media talaga.

Mm, kaya minsan naju-judge yung isang tao. Yun pala hindi naman pala niya account yung nagpo-post na yun, ganyan.
Oo. Mm. Opo, kumbaga ano, ginagamit lang yung mukha niya para mang-scam, ginagamit lang yung mukha niya para, mag-sabi ng kung anu-ano para manira ng tao, na talagang ano, naju-judge yung isang tao kahit wala naman silang alam, which is kung nababalitaan mo yung dati merong nabalita before na sobra talagang naging issue na, um, nang-scam yung tao, then, milyon yung ginasto na milyon yung na-scam niya. Then ngayon ang sinisingil is yung Facebook or yung yung mukha nung, ah, nanakawan ng ID. Kasi nanakaw 'yong ID niya, ng tao. So yun yung ginamit na proof para ano, para kunyari pang-ano, parang maka-scam siya. Ginamit niya 'yong proof na yun, yung mga ID's na yun. Then nang-scam siya na halos umabot ng milyon. Then ngayon ang nangyari, sinisingil yung tao, hanggang sa umabot na, na-stress na yung yung yung nanakawan ng ID. Hanggang umabot sa point na siya na yung nagpa-ano nasis sini ano inano niya na yung sarili niya, sa sobrang stress niya, kasi jina-judge na siya ng mga tao na kung anu-ano sinasabi sa kanya. Ayon.
Mm. Totoo. Mm. Opo, tapos? Mm. <chuckles> Ay, kaya pala! Mm. Ay, grabe naman yan. Mm. Ay, grabe. Oo. Kawawa naman siya.
Opo, nabalita yun around twenty twen year 2019 'ata, basta matagal na yun eh, 2019, before pandemic days and then 19, 2020. Grabe nga mm, grabe yung issue na yun, na talagang yun nga, nagpaka nag-ano siya, talagang si inano niya na yung sarili niya para, kasi nga nasu na-stress siya, and yun yung emotional effect talaga ng social media, na nakaka-stress din talaga siya.
Mm. Opo. Hmm, baka nakalimutan ko na siguro. Mm. Opo. Totoo. Pero sa palagay po ninyo, paano kaya natin magagamit nang tama yung social media? Para mapanatili po yung maganda at matatag na relasyon?
Mm.